Escuta, eu estou empolgada com o negócio aqui, e aí eu quero pitacos e ideias, tá? Quero opiniões. É o seguinte: eu vou botar o meu perfil
Conta. Tá.
Eu sou de área de TI, mas eu também sou de história da arte, tá. Então, hoje eu trabalho já comecei um pouquinho a minha direcionar a minha carreira pra aplicar tecnologia na área de história da arte, patrimônio cultural e toda essa coisa.
Tá. Nossa, super interessante!
É b legal, né? Adoro, é empolgante demais. E aí
Muito! Muito. Nem sabia que assim, eh, uma coisa tão técnica, né, fosse compativel com uma coisa mais, hã, acadêmica, vamos dizer assim, né.
Aham. Pois é super, porque você precisa a é por exemplo, se eu fizer uma maquete em 3D de um templo histórico, por exemplo, pra que seja navegável, tenha funções para o meu usuário, eu preciso ser programadora e fazer o programa, ali, por trás.
Olha só, que interessante.
É m olha, é um troço de doido. E aí, que é que tá acontecendo agora Eu tô habituada com o ambiente da área de TI. Geralmente a gente ou tá muito formal, ou aquela picolé de chuchu, né? Passa nenhuma <laughs>
<laughs> Hã.
Ou o ambiente acadêmico, dentro da da do curso de da faculdade de história da arte. É arte, né? Então cada um vai vestido um mais doido que o outro sem critério nenhum, vamos dizer assim. Sem critério mesmo, hum, sendo bem sincera.
Tá, você fa você falou mais doido que o outro?
É, cada um mais é é vai um de cabelo rosa, o cabelo roxo
Tá. Bem despojado, bem
Totalmente alucinado. Parece que tem horas que você tomou alguma coisa séria, algum ácido sério, e tá vendo aquela está vendo aquilo, e você percebe que é real: "Não, você não tomou ácido não, é real".
Tá.
Tem uma galera bem, bem. Então, eu tô ali, em doi entre 2 mundos totalmente opostos. Até pra isso.
Certo. Tá.
Então assim, eu vou apresentar, por exemplo, trabalhos, é claro, dentro de uma já dentro do mestrado, dentro de um doutorado, você apresentar um trabalho acadêmico, você não vai todo louco. Mas eu sinto que eu tô mais do mesmo, fantasiada de picolé de chuchu.
Tá.
Não gosto.
Tá. Ma mas deixa eu entender uma coisa: por exemplo, você falou da apresentação dos trabalhos de mestrado e doutorado. Mesmo nesse mundo, né, do do da arte, que o pessoal vai mais, hã
Uhum. Você
tem mais liberdade de se vestir, você não sente que, hã, eh, como fala confortável em estar assim?
É, porque o que acontece, o que que você começa a ver mais de diferença: você começa a ver, principalmente de mulheres, com talvez um blazer de uma cor diferente, ou com um cordão mais chamativo, mas mas é, no final das contas, é mais do mesmo.
Uhum.
Então assim, eu queria Tô penso. Não sei se se é viável, eu acho que é, juntar 3 coisas que me definem, no meu visual. Não preciso deixar de ser um picolé de chuchu, botar lá aquela calça social ou a blusa. Mas, primeiro, eu sou brasileira.
Tá.
Segundo eu sou de família espanhola, mas família galega. Gale O galego, ele tem um estilo próprio, dentro da não é bem é diferente do resto da Espanha, ali. Ele é bem diferente.
Você consegue me contar um pouquinho desse estilo?
Lembra um pouquinho um pouquinho lembra o estilo português, tá. E, em alguma coisa de música, tem um estilo que também chega um pouquinho parecido com o da Irlanda. Então pega um meio português meio irlandês. É, é, é interessantérrimo.
Nossa, que mistura.
E aí, tá vendo, como é que já chama atenção essa diferença. E, eu também sou de família italiana.
Uhum.
Então, o que acontece por tradição, eu faço o crochê, eu já sei que eu vou botar o crochê no meu estilo, em algum lugar vai ter que ter um crochê.
Tá. E o crochê vem da onde?
Uma peça Tanto da italiana mas é principalmente da da do do dos italianos. Da da da Espanha também tem, mas principalmente dos italianos.
Tá.
Daqueles imigrantes que foram para o Brasil, então eles levaram a muito do do crochê. É, do manual.
Do manual? Aham.
Última coisa a primei acho que a única coisa que eu me empolguei já, assim, foi a última e foi a primeira que eu que eu testei. Eu fiz uma pena i igual a uma pena de arara, de crochê, e transformei em um brinco.
Olha só.
Só que agora, eu fico pensando: "O que mais" dá pra eu misturar?
<laughs>
sem sem parecer uma descompensada das ideias, e ao mesmo tempo sem sair um pouquinho assim, suavemente, do picolé de chuchu.
E me conta uma coisa: o que que você define, eh, me me deixa e eu visualizar, o que que você define como picolé de chuchu em você?
<laughs> É aquela coisa que a pessoa vai com a camisa social, vai com o blazer, vai com a calça social, geralmente vai com um sapato não um salto não muito alto, porque muito alto não sei que é, vem vai aquele padrão corporativo.
Tá.
Ou, às vezes, até, nem precisa do blazer, mas vai sempre com aquela blusa, ta ta ta e e e se tem uma coisa que me dá raiva são essas blusa-padrão de ambiente corporativo, que tem laço do lado, só para dizer que tem um laço diferente. Eu tenho uma raiva disso.
Tá. Hum. Sim. Mas de de deixa eu deixa eu te fazer uma pergunta, olha só
Hum.
você está me contando, aí, desses 2 mundos completamente opostos, né. E que você tem que estar com um um pé lá e um pé cá, certo?
É. E de maneira equilibrada.
Exato, de maneira equilibrada. Tá, então por exemplo
Né?
hã, e você trabalha nos 2 mundos? Você convive com os 2 mundos?
Exatamente.
Tá, então, por exemplo, não dá pra viajar na maionese no ambiente de TI, você não pode ir de cabelo roxo
Não. Não, nem pensar. E e me e acho que se eu for pra um ambiente mais de mais alto nível em um <clicks tongue> em história da arte, também não vou não vai ter muito espaço pra isso, ele já começa a ficar pouco mais sérios. Então o cabelo
Certo.
no máximo um penteado.
Tá, é. É, é uma situação, um co né, não muito simples, mas enfim. É. Mas olha só, né, eu acho assim. Eh, primeira coisa, essa história desses elementos que você citou, né, do do do do crochê, por exemplo, de você i eh
<laughs> Não.
introduzir na sua no seu visual, coisas da sua essência, né, da sua família, da sua história, eu acho incrível, né. Você falou da pena do do no brinco. De repente você tem lá um casaquinho que você fez, porque nada eu acho que nada mais autêntico, do que você usar roupas que te representem, mas que sejam que tenham significado, né? Ou você fez ou você ganhou de alguém muito importante, né, eu acho que isso já te põe num patamar, assim, muito diferenciado.
Uhum. Isso. Exato. Exato. É. E é esse é é é esse ponto, mas assim, um ponto de equilíbrio que eu tô tentando encontrar.
É, eu acho assim: vestir roupas, várias roupas e s e ver como você se sente v várias roupas dos 2 mundos, eu digo, né. Ah, porque, por exemplo, pensa uma coisa: um um vestido super extravagante numa pessoa que tem já o cabelo roxo, que usa um coturno de cada cor, que tem 1000 piercings, uma pessoa já exato, é é é um contexto.
Sabe? Sim. Show de horrores. A pessoa se sente bem. Tudo bem, pode se sentir bem, mas dentro de um ambiente profissional, show de horrores.
Dentro de um ambiente, mas o que Então, mas por exemplo, se você pegar um elemento desse mundo e transferir para o outro mundo, eu acho que é uma mist é é uma é uma fórmula interessante, você você consegue perceber o meu ponto?
Entendi. Percebi, percebi. É aquilo que diz assim: "Olha, eh, eu estou aqui, eu não sou igual ao padrão, eu estou escapando do padrão" "suavemente, sem te chocar".
Suavemente. Exatamente. Porque assim, você tem que usar coisas que te representem, né. Então, do mesmo jeito que as roupas que você definiu, né, os o boring, né, o picolé de chuchu, não te representa, né, eh, você usa, porque você tem que usar, o o loc o louco, né, o extravagante, também não. Então assim, experimentar coisas que você acha bacana
Né. É.
coisas mais sóbrias, por exemplo, e introduzir elementos, ah, diferenciados, coisas que você faz, coisas de uma cultura diferente, coisas que te representam
Talvez seja melhor em forma de acessórios, não?
Exato, total. Você pode se vestir sóbria, mas com bossa, né. Usando um um toque de cor, usando o que você faz, usando elementos, hã, ah, assim, diferenciados, que você não encontra em qualquer lugar.
É. É. É, é. É, e esse é o detalhe, que você não encontra em qualquer lugar, esse é o detalhezinho. E que, deixe claro, de onde é aquele elemento, a que que remete.
Exatamente. Porque, eu tenho certeza, se você aparecer com uma por exemplo, com um colete de crochê que você fez, né. Tenho certeza que a pessoa que tá do outro lado, né, vamos dizer assim, a pessoa que curte moda, história da arte, vai se interessar por aquilo. Olha que coisa diferente, né.
Vai perceber. E, de repente, eu posso trocar e o o o ao invés de levar um blazer, eu posso levar aquele colete artesanal meu, de crochê, por cima de uma blusa social.
Exato. Você pode fazer um blazer de crochê, por exemplo.
É, é isso que eu penso.
Né. Você pode usar uma bolsa que você fez, uma bolsa linda que você fez, que que você co que você um um um look super clássico, mas só com esse ponto. Olha que legal.
Exato! Também, é mesmo. Com esse detalhe de: "Tô marcando o meu território aqui. Sou galega, ou sou italiana, sou brasileira".
Exatamente! Você tá marcando o seu território. Exatamente. "Eu sou eu tenho personalidade, eu uso coisas diferentes, eu uso coisas que não exi que não se encontram em qualquer lugar".
Exatamente! É esse! É esse o ponto. É esse o ponto. Inclusive uma coisa que eu tenho que ver, também, testar, a típica saia sabe a saia da Frida Kahlo?
Aham.
É parecida com a saia, tanto a galega quanto a da italiana, da região da minha família, só que uns 2 dedinhos mais g mais curta.
Uhum.
Então também é uma coisa se eu faço tom mais sóbrio
Exato.
É. É é é é uma. Mas os acessórios são mais mais fáceis. O
Mais fáceis de usar, verdade.
Boa, vou começar, realmente, eu vou seguir pelo pelos acessórios, que vai ser bastante mais me dá mais conteúdo pra trabalhar. Poxa, valeu! <laughs> Valeu, ajudou mesmo. Ajudou. Ajudou mesmo, muito.
Que bom. Que bom, fico feliz de ter te ajudado.
Valeu. Obrigadão, até a próxima.
Até, tchau, tchau.
Tchau, tchau.